เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า อาหารที่บ้านของคุณน่ะค่ะ บอกอะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมบ้างอะคะ?
ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ ถ้าเรื่องอาหารบ้านหนูก็จะมีประจำ ๆ เลยก็จะเป็นเมนูส้มตำค่ะ อุ๊ย! แค่พูดเมนูส้มตำเนี่ยก็ทายภาคหนู ทาย ทายจังหวัดหนูออก พอจะ พอจะได้แล้วแน่นอนเลยค่ะ อือฮึ ค่ะ
อ๋อ ค่ะ ใช่เลย เอาจริง ๆ นะ ส้มตำเนี่ยเป็นอาหารขึ้นชื่อของภาคอีสานของประเทศไทยอะเนาะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ในความคิดของคุณน่ะค่ะ ทำไมถึงเมนูส้มตำเนี่ย ทำไมถึงมีความสำคัญมากอะคะ?
อา ใช่ค่ะ ค่ะ เมนูส้มตำเนี่ยค่ะ มันบอกได้หลากหลายมากเลย มันบอกได้ถึงการเตรียมอุปกรณ์ แล้วก็การเตรียม การ เขาเรียกว่าอะไร อ่า บรรยากาศในวง วงส้มตำอะค่ะ ซึ่งมันบอกได้เลยว่า มันจะต้องหลายคนกินด้วยกัน แล้วมันจะต้องอบอุ่นแน่นอนค่ะ เพราะว่ายิ่งกินส้มตำอะ ไม่มีใครกินคนเดียวแน่นอน หนูว่าจะต้องมีการเรียกกัน ลุง ป้า น้า อา มากินด้วยกัน แล้วก็มาแซ่บด้วยกัน อย่างเงี้ยค่ะ ทำให้นึกถึงภาพบรรยากาศดี ๆ อบอุ่น ๆ ค่ะ
อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ เห็นภาพเลยค่ะ แล้วก็จริงอย่างที่คุณบอกนะคะว่า ถ้าเป็นวงแล้วมีส้มตำเนี่ย มันก็จะแบบเหมือนผลัดกันกินอะเนาะ แบ่งกันกิน แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อาหาร อย่างเช่น ส้มตำเนี่ย ในยุคปัจจุบันกับอดีตที่ผ่านมาสำหรับที่คุณเด็ก ๆ อะค่ะ ต่างกันยังไงบ้างอะคะ?
ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ค่ะ อุ๊ย ส้มตำอะค่ะ จะเรียกได้ว่ามีการพัฒนาแบบเยอะมาก ต่างจากสมัยหนูมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าสมัยหนูน่ะ อย่างดีที่สุด ก็คือใส่แค่กุ้งแห้งกับปูนาเองนะคะ ซึ่งทุกวันเนี้ยในส้มตำน่ะ มันมีทั้งปลาหมึกเอย หมูกรอบเอย แล้วก็กุ้ง แซลมอน คือทุกวันเนี้ยค่ะ มันมีหลากหลายมาก มีให้เลือกกินมากเลยค่ะ เมนูส้มตำน่ะถ้าพูดขึ้นมาน่ะค่ะ อืม น้ำลาย ไหลเลย ค่ะ <chuckles>
อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา จริง ๆ นะ เพราะว่าถ้าสมัยก่อนน่ะค่ะ อย่างที่คุณบอกว่าส้มตำเนี่ย ยังมีพัฒนาการที่ยังไม่ได้แบบใส่องค์ประกอบในการที่เป็นวัตถุดิบเยอะอะน่ะเนาะ อย่างทุกวันเนี้ยเขาก็เอามาพัฒนา แล้วก็ประยุกต์ ไม่ว่าจะใส่อย่างที่คุณบอกเลยค่ะ เป็นใส่ปลาหมึกเอย อ่า แซลมอนเอย กุ้งเอย กุ้งสด กุ้งแบบ กุ้งดิบ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็คือพัฒนาไปตามแบบยุคสมัยจริง ๆ เลยอะค่ะ แล้วอย่างนี้อะค่ะ คุณคิดว่าส้มตำอะ สะท้อนอะไรในวัฒนธรรมของคุณมากไหมอะคะ?
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ อา ใช่เลยค่ะ เยอะมาก ค่ะ ส้มตำสะท้อนวัฒนธรรมอย่างมากค่ะ อย่างอันดับแรกเลย เรื่องวัตถุดิบเนาะ เพราะว่าหลัก ๆ เลยก็คือมะละกอค่ะ เพราะว่าภาคอีสานเนี่ยค่ะ เขาก็มักที่จะปลูกต้นมะละกอค่ะ ตามคันนา เพราะว่าคนอีสานเขาทำนาเนาะ แล้วก็มักจะปลูกต้นง่าย ๆ ต้นมะละกอ ต้นกล้วยเนี่ยค่ะ มันก็เลยทำให้เกิดเป็นเมนูส้มตำ เพราะว่าช่วงนั้นน่ะ มะละกอมันจะเยอะมาก ๆ แล้วคนสมัยก่อนน่ะ เขาก็คิดกันว่าจะเอาส้ม เอ่อ เอามะละกอมาทำเป็นเมนูอะไรดีนะที่มันกินได้ตลอด กินได้บ่อย ๆ ที่ไม่ต้องรอกินสุกน่ะค่ะ อา แล้วก็ เขาก็คิดค้นขึ้นมาเป็นการตำส้ม แล้วเขาก็มีวิธีการสะท้อนมาอีก การใช้ชีวิตก็คือ ก็คือเหมือนกับว่า สอยมะละกอมา ใช่ไหมคะ แล้วก็มาใช้วิธีสับ ๆ ๆ ๆ นั่นแหละค่ะ มันสะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิตในคนอีสานว่า คนหนึ่งก็ต้องสับมะละกอ อีกคนหนึ่งก็ไปเด็ดพริก อีกคนหนึ่งก็ไปเด็ด ก ก้านมะยมเตรียมที่จะมาแอ้มกับส้มตำ อย่างเงี้ยค่ะ หนูนึกไปถึงภาพแบบนั้นเลยค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อันนี้ อ๋อ ค่ะ ค่ะ เอาจริง ๆ คือเป็นภาพอย่างที่คุณบอกจริง ๆ เลยนะคะ เพราะว่าอย่าง อ่า ส้มตำเนี่ยก็มีตั้งแต่แบบสะท้อนจริง ๆ เนาะว่า สมัยก่อนน่ะมะละกอมันเยอะจนแบบว่าเหมือนเป็นพัฒนาการมาเป็นทางด้านส้มตำ แล้วอย่างงี้อะค่ะ ที่ย้อนกลับไปเนาะที่บอกว่า อะไรที่ใหม่พัฒนาขึ้นมา ก็คือเหมือนเพิ่มวัตถุดิบขึ้นมา แต่ถ้ามองไปทุกวันนี้อะค่ะ มีอะไรในส้มตำไหมคะ? ที่หายไปสำหรับคุณน่ะค่ะ
น่ะ ค่ะ อืม ส้มตำที่หายไปสำหรับคุณ ถ้าเป็นสำหรับหนู ค่ะ ถ้าเป็นหนู ของในส่วนตัวหนูเองนะคะ คือเหมือนกับว่า เขามีการปรุงรสมากเกินไป แล้วก็เอาตรง ๆ นะคะ หนูอะชอบกินปลาร้าที่มันมาจากไหมากกว่าปลาร้าที่มันปรุงรสมาจากขวดอีกค่ะ พี่เชื่อไหมคะ หนูอะยังติดใจกับไอ้ปลาร้าหอม ๆ แต่สำหรับคนอื่นเขาอาจจะมองว่า มันเหม็นหน่อยนะคะ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีกลิ่น กลิ่นเอกลักษณ์มากเลย ถ้าเป็นปลาร้าอีสานคนบ้านหนูอะค่ะ เขาก็จะใส่ข้าวคั่วนัว ๆ เลย พี่นึกภาพดูนะคะ เปิดไหปลาร้าออกมาแล้วก็มีปลาร้าหอม ๆ ถึงแม้จะมีหนอนอยู่บ้าง แสดงว่าปลาร้านั้นน่ะค่ะ อร่อยจริง มันก็เลยมีหนอน ค่ะ
วัตถุดิบอะ เออ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ้อ ค่ะ อ้อ ค่ะ อา แสดงว่า เท่าที่ฟังมาเนี่ยปลาร้าที่อยู่ในไหเนี่ยเขาเรียกว่า ปลาด้า ปลาร้าดิบไหมคะ? แล้วปลาร้าที่แบบอยู่ในขวดเนี่ย เขาเรียกว่าปลาร้าสุกน่ะเนาะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ สอง อย่างเนี้ยต่างกันยังไงอะคะ? นอกจากกลิ่นแล้วอะค่ะ
ใช่เลยค่ะ ใช่ค่ะ ปลาร้าดิบ ใช่ค่ะ เขาต้มมาค่ะ อืม ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ โดยส่วนตัวหนูน่ะ ปลาร้าขวด น่ะแทบจะสู้ปลาร้าที่มาจากไหเลยไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่น แล้วก็ยังมีความนัวของข้าวคั่วอะค่ะ ไอ้น้ำปลาร้าที่มาจากไหน่ะ ข้าวคั่วมันจะแบบนัวค่ะพี่ นึกภาพน้ำส้มตำน้ำปลาร้าที่มันหนึบ ๆ นัว ๆ อะค่ะ จัดต่างจากไอ้ปลาร้าขวดมากเลย เพราะว่าปลาร้าขวดมันจะเป็นน้ำโจ่ง ๆ น้ำ น้ำที่แบบว่าเขาเรียกว่าน้ำเฉย ๆ เลยค่ะ น้ำปลาร้าเลยที่มันไม่มีความนัว ไม่มีความหนืดอะค่ะ แต่ว่ามันก็ดีสำหรับคนที่แบบว่าเขาเป็นแบบสายอนามัยเนาะ เขาก็จะได้มีความกินปลาร้า น้ำปลาร้าอันเนี้ยค่ะได้สะดวกใจ เพราะว่าก็อุปโภคบริโภคไปแล้วก็ไม่ได้มาว่า มันดิบมันมีพยาธิ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ตัดกังวลไป แต่ถ้าสำหรับตัวหนูเองอะ ถ้าเลือกได้ หนูอยากกินปลาร้าที่มาจากไหมากกว่าค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อา ช ใช่ ค่ะ โอ้โฮ อันนี้คือเห็นความแตกต่างเลยนะคะ อย่างที่คุณบรรยายมา คือเห็นได้ชัดเลยว่า ความที่เป็นปลาร้าดิบกับปลาร้าสุกเนี่ยมันต่างกันมาก ๆ เลยนะคะ แล้วอย่างเงี้ย ทุกวันเนี้ยค่ะ คุณยังเห็นแบบเมนูส้มตำไปในที่แบบอาหารแปลก ๆ บ้างไหมคะ? ที่กินคู่กันน่ะค่ะ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ เมนู จะบอกว่าส้มตำเราเนี่ยค่ะ เป็นที่รู้จักของต่างชาติเลยนะคะ เอ่อ เนี่ยใคร ต่างชาติมาเมื่อไหร่ หรือมาที่บ้าน เอาง่าย ๆ ก็ถ้าเป็น อ่า พี่เขยหนูเขาเป็นต่างชาติเนาะ เป็นฝรั่งเขาจะชอบเมนูที่คนไทย คนอีสานเนี่ยชอบมาก ๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นส้มตำแล้วก็ไอ้ซอยจุ๊ ไอ้จุ๊ ไอ้เนื้อที่ดิบ ๆ ที่กินกับเลือดอะค่ะ แต่โดยส่วนตัวหนูอะตัดอันนั้นออกไปได้เลยนะคะ หนูขอเอาแค่ ส้มตำก็พอ ส้มตำอะที่มันมีแปลกใหม่ขึ้นมามาก ๆ เลย มีแบบความแปลกใหม่มาเลย ก็คือนอกจากไอ้พวกอุปกรณ์ที่เครื่องเขาใส่แล้วอะ เขายังมีการที่จะแบบคล้าย ๆ มันเป็นเหมือนส้มตำทอดอะค่ะพี่ อ่า นึกภาพตามหนูนะคะ ที่เขาเอาเส้นมะละกอน่ะไปชุปแป้งทอดน่ะ อะ อันนั้นน่ะหนูก็เคยกิน หนูก็ว่ามันก็ได้ไปอีกฟีลหนึ่งในน้ำส้มตำที่มันมีเกือบ เหมือนกับว่าเป็นมะละกอทอดกรอบ แล้วมีน้ำส้มตำราด ๆ โรย ๆ มันก็จะได้ทั้งความกรอบ แล้วก็คล้าย ๆ เหมือนยำเลย ส่วนตัวหนูคิดว่ามันไม่ใช่ส้มตำอะ ส้มตำมันต้องเส้นปลาร้า ตำเข้าไปเละ ๆ หน่อย ให้น้ำปลาร้ามันซึบเข้าไปเส้นมะละกอ อย่างเงี้ยค่ะ มันจะแซ่บกว่า ถ้าเป็นตัวหนูอะค่ะ
ใช่ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อันนี้ ใช่ จริงมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าอย่างที่คุณบอกเนาะ มันแปลกจริงค่ะ ว่าการที่ค้นพบใหม่ ๆ เนาะ ในการที่เอาเส้นมะละกออะ ไปชุบแป้งแล้วก็ทอดเนี่ย มันก็จะให้อารมณ์ที่ไม่เหมือนกับส้มตำที่ตำจากครกอะเนาะ ที่แบบโขลก โป๊ก ๆ อย่างเงี้ยมันรู้สึกว่า มันต่างกันจริง ๆ อะค่ะ แล้วอย่างเงี้ย ที่คุณบอกว่า คุณชอบปลาร้าไหมาก ๆ เลยอะค่ะ มีที่แบบแอบถาม แบบพ่อแม่ หรือปู่ย่าตายายบ้างไหมอะคะว่า สูตรเขาทำยังไงบ้างอะค่ะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ <laughs> ใช่ค่ะ อืม มีแอบถามสิคะ ของอร่อยแบบนี้ใครก็ต้องอยากรู้ แต่ว่าจะทำตามได้นั้นน่ะ คือมันยากมาก เพราะว่าเท่าที่ฟังน่ะ แม่เขาเล่ามาว่า ต้องเอาเนื้อปลาไปถอดเกล็ดล้างให้สะอาดเอาไข่ปลาเอาขี้ปลาออก เลือกตัวปลาเฉพาะ ไม่ใหญ่มาก จะต้องเป็นปลาไซซ์เล็ก ๆ เพราะว่ามันจะได้เหมือนกับว่า มันมีความนัว แล้วน้ำปลาร้ามันซึม มันจะได้แบบ พร้อมกิน พร้อมกิน พร้อม ๆ กันน่ะค่ะ หนูลองนึกจินตนาการดูอะเนาะ ถ้าสมมุติเราใส่ปลาตัวใหญ่ไปอะ หนูว่าน่าจะไม่อร่อย เพราะน้ำปลาร้าจะไม่ซึมปลา ใช่ เพราะนัว ตัวมันใหญ่ไป อ่า อันนั้น 1 ละ เรื่องไซซ์ปลามา 2 จะต้องมี อันนี้บอกสูตรได้เลยนะคะ มีชานอ้อย ไอ้ตัวชานอ้อยนี่แหละค่ะ เคล็ดลับ อา จริง ๆ
อา ยังไงคะ? ค่ะ ค่ะ อา มันไม่เข้าเนื้ออะเนาะ อา ค่ะ เดี๋ยวนะคะ อา ชานอ้อย คืออันนี้รู้สึกแปลกประหลาดใจนิดหนึ่งว่า การที่นำ ทำน้ำปลาร้าเนี่ย ใฉ่ ใส่ชานอ้อยเพื่ออะไรอะคะ?
ค่ะ ก็ไอ้ชานอ้อยเนี่ยค่ะ แม่เขาบอกว่า ไอ้ตัวชานอ้อยนะคะ เอาไปวาง ไปวาง เดี๋ยวเนี้ยค่ะอาจจะไม่ทำผ่านไหแล้วเนาะ ทุกวันเนี้ยอาจจะทำผ่านโหลผ่านอะไร อย่างเงี้ยค่ะ แม่เขาบอกว่า เอาไปรองไหหรือเอาไปรองส่วนที่ลึกที่สุดของปลาร้าไว้ เพื่อที่จะไม่ให้มันติดไห เหมือนกับว่า ถ้ามุมมองหนูมอง น่าจะทำเป็นพื้นอีกทีเพื่อปู คล้าย ๆ เหมือนเอาไอ้พวกใบตองมาปูรองอาหารอีกทีอะค่ะ แต่ว่าอันเนี้ยเปลี่ยนเป็นไอ้ชานอ้อย เป็นอ้อยที่เขาตัด ๆ แล้วน่ะค่ะ เอาไปวาง เนี่ยแหละหนูว่ามันจะ น่าจะเป็นเคล็ดลับความหวาน แล้วก็ความอร่อยได้มาก ๆ เลย ไอ้ตัวเนี้ยค่ะ ลองลงมาก็เป็นข้าวคั่ว พี่ จริง ๆ อะปลาร้าบ้านหนูคือแบบมันมี เคยเอาไปให้เพื่อนบ้านอื่นกินน่ะค่ะ แล้วลองดู เขาก็บอกว่า "ปลาร้าบ้านเธอไม่เหม็นนะ แล้วหอมมาก หาซื้อกินที่ไหนไม่ได้เลย" แบบนี้เลยค่ะ โอ้โฮ ไม่อยากจะโม้เลย <chuckles> ค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อันนี้จริงเลยค่ะ อา ค่ะ อ๋อ! แสดงว่า ข้าวคั่วก็มี เป็นปัจจัยที่สำคัญน่ะเนาะ แล้วน้ำ ๆ ล่ะคะ ตัวน้ำเนี่ยเขาหมักยังไง? หรือเขาใส่อะไรลงไปไหมอะคะ?
ใช่ค่ะ ไอ้ตัวน้ำ ๆ เนี่ย หนูว่ามันออกมาเองตามธรรมชาตินะคะ หนูอะเห็นตอนที่แม่เขาทำอะ แม่เขาไม่ได้ใส่น้ำเลยอะค่ะพี่ เหมือนกับว่า ไอ้น้ำเนี่ยมันออกมาจาก ค่อย ๆ สร้างรสชาติ หรือว่ามาใส่น้ำเติมทีหลัง ที่เขาไม่ได้บอกหนูอันเนี้ย ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ แต่ไอ้ขั้นตอนแรกเลยอะ หนูเห็นแม่เขาแค่เอาปลามาซาว ๆ กับเกลือ เกลือนี่ขาดไม่ได้ อะ ต้องเป็นเกลือเม็ดด้วยนะ เกลือป่นไม่เอา เอาเกลือเม็ด ๆ มาซาว ๆ ๆ หมักก่อน แล้วก็ทิ้งระยะไว้ แล้วก็พอระยะที่ 2 เอามาคลุก ๆ กับข้าวคั่วเนี่ยค่ะ หนูอาจจะพลาดตรงจุดไหนไปแน่เลยที่ว่า น้ำปลาร้าเนี่ยมันมาได้ยังไง เออ จริง อันนี้หนูก็ไม่เคย ถามเลย หรือว่ามันมาเองคะ อืม
อ้อ ค่ะ อา อา อ้อ ค่ะ นั่นน่ะสิคะ แต่เอาจริง ๆ คือขั้นตอนยากอะเนาะ ขั้นตอนแบบว่า จะต้องมีทั้งแบบรอบแรก แล้วก็รอบ 2 แล้วอย่างเงี้ย คือหมักนานไหมอะคะ?
ใช่ค่ะ ยุ่งยากอยู่ อุ๊ย ความหมักนะคะ แม่หนูบอกว่า 3 เดือนขั้นต่ำนะคะ แม่บอกว่า ใช่ค่ะ ใช้เวลานาน แม่บอกว่า การทำปลาร้าให้อร่อยน่ะ มันต้องมีสเตปแล้วแม่เขาบอกเคล็ดลับมาอยู่ 1 อย่าง ถ้าปลาร้าบ้านไหนนะ มีหนอน มีหนอนที่ปนอยู่ในปลาร้าแสดงว่า ปลาร้าเราอร่อย แม่เขาบอกอย่างงี้อะ ใช่ค่ะ แต่เชื่อไหมคะว่า หนูเจอปลาร้าในไหอะ ที่มีหนอนน่ะหนูไม่เคยรังเกียจหนอนเลยนะคะ หนูกับน้ำลายไหล หนูจะต้องมั่นใจได้ว่า ปลาร้าไหเนี้ยอร่อย แน่นอน ค่ะ
โอ้ นานนะ อา อ๋อ เป็นเคล็ดลับอะนะ โอ้โฮ อัลลอฮ์ เพราะว่าฟัง ทำคุณแม่มาน่ะเนาะ แล้วนอกจากเมนูส้มตำอะค่ะ มีเมนูไหนอีกไหมอะคะ ที่รู้สึกว่า สะท้อน แล้วก็บอกเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบ้านคุณน่ะค่ะ?
ใช่ค่ะ อืม มีอีกอันหนึ่งก็เลยเป็นซอยจุ๊เนี่ยแหละค่ะ เพราะว่าคนอีสานน่ะ เขาชอบกินแต่อันดิบ ๆ ดิบ ๆ กันน่ะค่ะ ดิบ ๆ ปนสุก ๆ ซึ่งโดยส่วนตัวหนูอะค่ะ หนู หนูไม่ ไม่ ไม่ค่อยกล้ากินหรอกนะคะ หนูกลัวเป็นพยาธิ แต่หนูอะเห็นไอ้อันเนี้ยมาตั้งแต่เล็ก ๆ เลยอะ หนูก็งงมากว่า ทำไมคนผู้ใหญ่อะ เขาชอบกินเนื้อดิบ ๆ ยิ่งอะไรนะ เขาเรียกว่า มีลาบขม ลาบเลือด ที่ใส่ไอ้ขี้วัวไปด้วยน่ะ เขาบอกว่ามันอร่อยมาก ใช่ หนู หนูนี่แบบว่า เอ๊ย เห็นภาพแล้วหนูแบบ อื้ย มา ขึ้นมา ขนลุกขึ้นมาเลย หนูกินไม่ได้จริง ๆ ค่ะ แต่ถ้าจะให้วัดกัน ค ความอร่อยเนี่ยค่ะ หนูว่าอาจจะมาสูสีนะคะ เพราะว่า หนูอะเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว คนที่กินส้มตำน่ะ เขาต้องกินซอยจุ๊ด้วยคู่กัน อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะ แต่หนูขอผ่านเลยซอยจุ๊ <chuckles> ไม่ไหว
อา ค่ะ อ๋อ ดีวัว อา ค่ะ อา อ๋อ คู่กัน อา เหมือนแบบว่า <laughs> ค่ะ อันนี้ แล้วซอยจุ๊ในปัจจุบันน่ะค่ะ ต่างจากแบบว่าในอดีตไหมคะ? เพราะว่าทุกวันนี้เนาะ เหมือนเขามีเครื่องเคียงเข้ามาเยอะขึ้น แล้วก็เหมือนเลือกเนื้อก็แตกต่างกันไปอะค่ะ อยากรู้ว่าสำหรับคุณน่ะแตกต่างกันแค่ไหนอะคะ?
ใช่ ค่ะ ค่ะ แตกต่างมากเลยค่ะทุกวันเนี้ย แต่ก่อนน่ะไอ้พวกเมนูเนี้ย เขาจะกินดิบ ๆ กัน แต่ทุกวันเนี้ยค่ะ คนรักษาสุขภาพ แล้วก็สุขอนามัย ขึ้น ก็เลยเลือกกินแบบสุก ๆ ค่ะ เขาจะเอามาคน ๆ โคเล โคเล เขาเรียกว่า คน ๆ ก่อนให้มันมีความสุก แล้วเขาค่อยเอามาปรุงรสค่ะ แล้วไอ้เครื่องปรุงของเขาน่ะ เขาก็ช่างสรรหา ช่างคิดคดมาว่า ต้องใส่อันนี้เพื่อไปดับคาว ดับกลิ่น ดับอะไรวัว อย่างเงี้ยค่ะ เขามีตัวเลือกอะไรเยอะแยะมาก อันเนี้ยค่ะหนูขอผ่านไปได้เลยค่ะ เพราะว่าเมนูเนื้อเนี่ยหนูไม่เอาเลย ไม่ชอบเลย ค่ะ
ค่ะ โอ้ ค่ะ อา ใช่ ค่ะ โอ้โฮ วันนี้ก็คือ แล้วส้มตำกับ อ่า เขาเรียกว่า ซอยจุ๊เนี่ย สำหรับบ้านคุณเนี่ย อ่า เขาเรียกว่า เป็นอาหารประจำเลยไหมคะ?
ค่ะ อาหารประจำค่ะ ทุกเทศกาลไม่ว่าจะปีใหม่ สงกรานต์ จะต้องมี แม้แต่ว่า วันเกิดเล็ก ๆ จัดกินข้าวกันเล็ก ๆ อะค่ะ เมนู 2 อันเนี้ยพลาดไม่ได้ จะต้องมีอยู่ในเมนูนั้น ๆ แน่นอน ค่ะ <chuckles>
ค่ะ อ้อ โอ้ วันนี้คือได้ฟัง แล้วก็น้ำลายไหลเหมือนกันนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะ ส้มตำกับซอยจุ๊น่ะ คือบอกเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางด้านอีสานน่ะเยอะมาก ๆ เลย วันนี้ขอบคุณมาก ๆ นะคะ ที่มาเล่าเรื่องราวดี ๆ แบบนี้อะค่ะ
ใช่ค่ะ ค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ เอาไว้มีโอกาส ก็ขอให้เราได้กลับมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ สวัสดีค่ะ
ว่า ค่ะ สวัสดีนะคะ